Eh, pernah enggak sih kamu berada di posisi, di mana kamu tuh harus eee, memilih ya antara ngikutin hati atau logika gitu, pernah enggak sih di posisi itu? Kalau pernah, boleh enggak diceritain?
Mmm. Oke, pernah tuh. Aku eee, ada di posisi ya, harus memilih nih, ngikutin hati atau logika itu waktu eee, s waktu SMA, ini masalah percintaan ya. <chuckles> Biasanya kan, selama iya masih cinta monyet. Jadi, kan kalo masih remaja gitu, pasti dong kita ngikutin hati ya, ngikutin emosi, gitu. Pada saat itu, jadi ya mungkin karena masih SMA juga masih enggak ngerti sebenernya kan, hubungan tuh harusnya kayak gimana, jadi bisa dibilang eee
Heeh. Mmm. Oh, oke cinta monyet nih, waktu SMA. <chuckles> Heeh, bener, bener bener sih. Mmm, hmm.
aku tuh mungkin banyak ekspektasi dari film, dari lagu jadi, eee, ngebayanginnya tuh hubungan romantis tuh, harusnya kayak gini gitu kan. Sementara, eee, dari laki-lakinya ini, dari mantan akunya itu, orangnya cuek abis, gitu. Cuek abis mhm.
Oh gi Ah, jadi kamu enggak dapet apapun, yang kamu lihat dari film film tadi? Di ada di dia, enggak ada ya. Oke, oke, oke. Terus terus?
Betul. I iya, nah, terus tapi posisinya tuh waktu itu, apa ya. Aku tuh, bisa dibilang ngikutin hati, gitu. Karena, waktu itu aku masih percaya. Eee, gimana ya, kan suka ada tuh di film-film, kayak misalnya sebenernya cowoknya tuh sayang, tapi emang tipenya cuek gitu, kalo bahasa di heeh, istilah di film Jepang atau di komik Jepang tuh tsundere gitu. Yang cuek, cuek tapi padahal peduli, gitu kan mmm, jadi aku ngikutin hati tuh, kayak oh enggak kok, kayaknya dia juga peduli, cuma keliatannya aja cuek, gitu. Sampai di titik dimana, aku tuh kayaknya waktu itu udah SMA nya udah SMA kelas 3 ya. Di akhir tuh aku mikir, mulai mikir tuh disitu akhirnya pake logika jadinya kan. Kayaknya enggak mungkin deh kalo orang peduli tapi ngeperlakuin kayak gini, gitu. Nah, disitu mmm.
Mmm, hmm. Banyak, banyak banget sih. Oh, oke, oke. Perhatian banget ya mmm. Heeh. Mmm. Ah, berarti sebenarnya kamu sebenarnya kamu, udah ngerasain kecuekannya dia, tapi masih tetap berusaha kayak denial ya untuk mikir, "Ah ini kayaknya sebentar lagi deh dia berubah kayaknya dia enggak gini". Oh gitu, baik baik paham paham.
Iya, bener. Hmm. Jadi, menurut aku waktu awal tuh, aku ngikutin hati karena dalam hati tuh aku masih pengen sama dia gitu, kan. Masih berharap, kita lanjut gitu. Tapi, ketika aku udah mulai mikir, udah pakai logika, aku, udah mulai sadar tuh, kayaknya emang, dia tuh enggak peduli gitu dan di situlah akhirnya, aku ngikutin kata logika aku buat berhenti, gitu walaupun dalam hati tuh aku masih, pengen lanjut nih karena kali aja, gitu kan dia berubah, gitu.
Mhm. Mmm. Bener sih, tapi kalau boleh tahu hubungannya udah berapa lama nih, sejak SMA itu?